जी, जी, जी। मैंने जो है अ अ, एक बार जो है किसी त्योहार में अ, मतलब जो है, शायद मेरे को लगता है अ, होली के समय ही और उससे पहले ही मैंने जो है अपनी माता जी के साथ जो है अ, लड्डू बनाए थे और लड्डू में जो है वो अ, बेसन के लड्डू थे और एक और लड्डू थे। वो मेरे को अभी स याद नहीं आ रहा, पर वो मैंने अपनी माताजी के साथ मिल के बनाए थे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादातर मेरी जो है माताजी और मेरी बड़ी बहन ही जो है, घर का जो है जो मिठाइयाँ होती है और बाकी पकवान होती है, वो वो खुद बनाते हैं। पर उस समय जो है किसी कारणवश जो है मेरी बहन को कुछ काम था तो, मैं जो है अपनी माताजी की जो है हेल्प कर रहा था और मैंने जो है थोड़ा कुछ भी करते-करते जो है बना ही दिया और मेरी माता जी के साथ काफ़ी अच्छा-अच्छा जो है मुझे लगा कि काफ़ी हँसे हँसी-मजाक भी किया आपने कि मतलब जो है मैंने थोड़ा उल्टे सीधे लड्डू बनाए थे। जी, जी।
अच्छा। हुँ। जी। हाँ वो तो होता है भाई नहीं सीखा होता, नए जब नया-नया कुछ करो तो हो ही जाता है, अच्छा जब दोस्त के यहाँ थे और परिवार से फ़ोन पे बात हो रही थी आपकी प्रतिक्रिया तो आपने बताई, लेकिन आपकी जैसे माता जी हैं और परिवार है उनको जब ये मतलब फ़ोन पे देखे तो वो लोग भी क्या भावुक हो गए थे? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही उस समय?
जी, जी।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
हुँ। <laughs> हाँ। तो ये तो एक सकारात्मक बात होगी, चलिए ए एक फ़ायदा भी होगया चलो आप पूजा में और मतलब स जुड़ गए साथ में।
सकारात्मक युवक, जी। और ज़्यादा विश विश्वास। जी, जी, जी। बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट्ली
जी, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा।
जी।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

जी, जी, जी। ऐसे बहुत सारे त्योहार है पर मैं आपको विशेषता बताना चाहूँगा, विशेष बदली बताना चाहूँगा की होली के अ, त्योहार में मैं जो है मेरी काफ़ी सारी यादें यादें जुड़ी जुड़ी हुई है बचपन में। तो मैं जो है, अपने जो है अपने मोहल्ले के कुछ मेरे मित्र जो होते थे, उनके साथ जो है मैं काफ़ी ज़्यादा शरारती हरकतें करता था। और मैं जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों पे जो है गुब्बारे और जो है बाकी जो पिचकारियाँ होती है, वो मारता था उनकी बिना जो है अ, मर्जी के भी, तो उस समय मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा जी। इजाज़त लिए बिना मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें डाँट भी पड़ी है। और मैंने जो है उस जो चीज़ को सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल भी किया है पर मुझे लगता है कि हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो अ, हम जो है काफ़ी नादान होते हैं, और हम इस नादानगी में जो है कुछ ज़्यादा चीज़ों को जो है सीरियसली नहीं लेते। तो मेरे को लगता है कि त्योहार के ही जो अ, मतलब इस उम, पलों में मेरे को लगता है कि सब लोग जो है मिल-बाँट के साथ आ ही जाते हैं और यही इन त्योहारों को काफ़ी खूबसूरत भी बनाता है।
जी। <chuckles> हाँ। इजाज़त लिए बिना। <laughs> जी। अ, हाँ। अच्छा ये जो आपने बताया अभी होली का किस्सा कि भाई बचपन में तो बस मज़े लेने हैं त्योहार के तो कभी गुब्बारे फेंक रहे हैं, कभी रंग डाल रहे हैं, उसमें बिल्कुल डाँट भी पड़ती थी। जो जब डाँट पड़ती थी, तो उस समय आपका अ, क्या होता था रिप्लाई आपका उत्तर क्या होता था? आप कैसे उसको अ, सिचुएशन को स्थिति को संभालते थे, और उसके बाद भी आपकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? आप दोबारा वैसा फिर से करते थे कि कुछ समय के लिए रुक जाते थे?
जी। हाँ जी। जी, जी। हाँ जी। अ, जी। जी।